मेरे हिसाब से कहा जाए कि एक तो ना पहले आपको ये पता होना चाहिए अगर आप संगीत कंपोज़ कर रहे हैं कि जो है ना, परिस्थिति क्या है संगीत की, मतलब कह लीजिए कि असल में फ़िल्म में चल रहा है देखिए जंग का सीन, आपको चाहिए ताकत और जो है अगर, एक दुःख भरा वो कोई अ, कह लीजिए कोई दुःख भरी धुन अगर बज जाती है, तो जो भी सैनिक जो होंगे या कह लीजिए जो भी जो दर्शक देख रहे होंगे ना, वो भी उनको भी एक बार को देखिए ये लगेगा कि हे भगवान! लगता है कि कोई मरने वाला है या कोई मर गया है, है ना? क्योंकि आपने सुना होगा कि आजकल तो वैसे सोशल मीडिया पर भी देखिए वीडियोज़ बहुत वाय अ, बहुत प्रसिद्ध हो जाती है लोगों की, कि जिसमें वो दिखाते हैं कि संगीत ही जो है ना वो बहुत हद तक देखिए अंतर कर देता है, कि अगर संगीत कोई और चल रहा हो या कोई और चल रहा हो तो परिस्थिति जो है बहुत हद तक बदल जाती है। तो मेरे हिसाब से देखिए सबसे अ, ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि आपको परिस्थिति का पहले अंदाज़ा होना चाहिए, उसके बाद ही आपको जो है कार्य को आगे शुरू करना चाहिए।
हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ। जी, जी। हाँ, हाँ। हुँ। जी, जी, जी, जी। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, ये तो आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से बताया कि परिस्थितियों के अनुसार गाने को डालना काफ़ी ज़्यादा एक फ़ायदेमंद और भावात्मक बनाता च सीन को, है ना? तो आपको क्या लगता है आजकल ना जो ज़माना हो गया ऑटो-ट्यून काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो इस ऑटो-ट्यून से क्या लगता है कि सॉन्ग के जो सोल है, यानी जो उसकी एनर्जी है, उसमें कोई फ़र्क पड़ा है?
बिल्कुल। बिल्कुल सही। जी, जी, बिल्कुल। जी, जी। जी, बहुत हद तक देखिए बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, अभी आप ऑटो-ट्यून का मतलब वैसे समझ रहे होंगे कि आपने जैसे पूछा है कि मैं गलत नहीं हूँ तो जी, शायद से यही है कि अ, जो आपकी जो असल आवाज है उसको थोड़ा बदला जाता है अ, ये संगीत के उपकरणों के माध्यम से जिससे आपकी आवाज और भी सुंदर या सुरीली लगे। पर मेरे हिसाब से कहा जाए कि ना इसका कोई इतना फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बहुत हद तक जब अ, ये कॉन्सर्ट वग़ैरह होते हैं और जब लोग वहाँ पर जाते हैं, तो वहाँ पर अगर वो असली आवाज सुन लें तो फिर ना अ, होता नहीं कि आपने जो इज्जत कमाई होगी आपने अ, एआई क ये ऑटो-ट्यून की अम, की सहायता से वो आप एक ही पल में गँवा देंगे। और मेरे हिसाब से यही है कि आपको जो है बिल्कुल अ, स्वाभाविक रहना चाहिए, आपको कुछ भी बदलाव नहीं करना चाहिए कुछ चीज़ों में। अगर आपके अंदर देखिए गुण हैं, तो आप मेरे हिसाब से ऑटो-ट्यून की मदद के बिना ही आप अ, बिल्कुल स्वाभाविक तौर से देखिए गाइए और देखिए लोगों मेरे हिसाब बहुत हद तक पसंद आएगा। पर अगर आपको खुद में ही खोट लग रहा है, तो देखिए आप ऑटो-ट्यून की सहायता लेंगे, मेरे हिसाब से, मेरे को तो देखिए ये लगता है।
हाँ, हाँ। जी, जी, जी। जी, जी, जी। हुँ, हुँ। जी, जी। हाँ, हाँ। वो सब चले जाएगी। जी, जी। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ।